ถูกต้องครับ แต่ก็มีหลายครั้งนะครับ แบบว่าสิ่งที่เราเขียนอะในบทอะ มันก็กลับกลายเป็นสิ่งที่เราใช้จริง ๆ อะ เพราะมันจาก เพราะมันมาจากแบบของที่เราคิดไว้อยู่แล้วอะ
อ๋อ ดีเลย อืม อือฮึ โอ้โฮ เป็นเทคนิคที่ดีมากเลยก็ว่าได้เนาะ เพราะบางคนอะแบบ ถ้าเกิดอยากจะลดความเครียดหรือว่าลดเวลาที่แบบตัน ๆ อะ ก็แบบอาจจะคิดอะไรไม่ออก หรือว่าแบบ อาจจะหาไม่ออก แต่บางทีอะแค่การเขียนบนโต๊ะทำงานที่เรานั่งอยู่ ระบาย ๆ มันก็ช่วยได้ โอ้โฮ ดีเลย อืม
อืม อืม ถูกต้องครับ เพราะว่าพอพูดมาทั้งหมดเนี้ย ผมก็รู้เลยนะว่า ความคิดสร้างสรรค์ของคนเราอะมัน มัน มันไม่เคยหายไปไหนเลยอะ แต่มันแค่แบบหลบอยู่ในมุมหนึ่งของใน อาจจะในหัวใจหรือในหัว มันขอแค่เรามีกิจกรรมที่แบบทำให้ร่างกายเราหรือจิตใจเรา
อืม ค่ะ อ๋อ อืม อา มาดึงดูดมันออกไป อา มาทำให้มันแสดงออกมา อืม ถือว่าเป็นแบบวิธีที่ดีเลย อืม
ใช่ ทำให้เราพร้อมอะครับ ใช่ บางคน ใช่ บางคนอาจจะหากิจกรรมที่แบบอาจจะเหมาะกับตัวเองเนาะ บางคนอาจจะแบบ เออ ฉันถนัดให้แบบตัวเองออก ไปออกกำลังกาย ให้แบบเหงื่อตัวเองไหล ทำให้ตัวเองมีสมาธิมากขึ้น บางคนแบบถนัดในแบบทำงานอดิเรกที่ชอบแบบต่อจิกซอว์หรือ อะ ร้องคาราโอเกะ อย่างเงี้ยครับ มันก็มี ใช่
อืม อืม อา อืม โอ้ ใช่เลย เหมือนแบบแต่ละคนก็มีความถนัดที่แตกต่างกัน แล้วก็อาจจะต้องมีการแบบว่าลองหาวิธีแก้ไขหรือว่าวิธีง่าย ๆ ที่เราแบบอาจจะยัง บางครั้งการตามคนอื่นแบบนี้มีผลด้วยไหมคะว่า มันจะทำให้เราแบบช่วย ช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์กลับมาค่ะ?

การวาดบน อ่า ตอนนี้อาจจะเป็น iPad เนาะ มัน มันก็ไม่เหมือนกับการที่เราได้ ได้ใช้มือเราอะหยิบจับออกมาสร้างสรรค์ตามจินตนาการเราอะ
อา โอ้โฮ แสดงว่ามันก็แบบเป็นเทคนิค เป็นวิธีที่ดีมากเลยก็ว่าได้เนาะ บางคนอาจจะมองข้ามอย่างของเล่นเก่า ๆ ที่เราเคยชอบ ดินน้ำมันมาวางใกล้ ๆ มือ อาจจะ เฮ้ย แบบไร้สาระหรือเปล่า แต่สำหรับคุณแล้ว คุณรู้สึกว่า เอ่อ มันก็ช่วยให้เราแบบได้รับความคิดใหม่ ๆ เกิดขึ้นด้วย ใช่ไหมคะ?
ใช่ครับ อืม ถูกต้องครับ อืม ถูกต้องครับผม แล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะ อันนี้มันอาจจะฟังดูย้อนแย้งนะ แต่สิ่งที่มันช่วยให้ได้มากเลย ก็คือว่าให้เขียนบันทึกตอนที่สมองเราอะตันอยู่
อืม ค่ะ อา อืม เขียนตอนที่สมองเราตันอยู่ อ๋อ มัน มัน มันช่วยได้เหรอคะ?
ใช่ ใช่ ใช่ครับ วิธีนี้เหมือน ใช่ครับ เหมือนกับว่าตอนนั้นเรา สมองเราแบบมีเรื่องให้คิดเยอะ สมองเรามีเรื่องแบบตันแล้ว เราคิดอะไรไม่ออกแล้ว แต่เราอะเขียนสิ่งที่เราคิดไม่ออกอะ ตอนนั้นผม ผมก็เคยมีนะ เราแบบหยิบสมุก ขึ้นมา แล้วก็เขียนว่า "ตอนเนี้ยฉันรู้สึกยังไง?" สิ่งที่เขียนลงไปมันก็จะแบบว่า ใช่ เหมือนเป็นการระบายความรู้สึกของเราออกมา
อืม อืม อ๋อ เหมือนเป็นการ เหมือน เหมือนเป็นการระบายผ่านตัวอักษร ออกไปผ่านการเขียนเนาะ โอ้ ดีเลยค่ะ
ใช่ครับ ซึ่งแบบตัวหนังสือใน ในหน้ากระดาษวันนั้นน่ะ มันก็จะมีแบบว่า "เหนื่อยจัง วันนี้เหนื่อยมาก ไม่รู้จะกินอะไรดี แบบว่าท้อจังเลย คิดอะไรก็ไม่ออก" อย่างเงี้ย แต่แบบพอเขียนออกไปเรื่อย ๆ อะ เหมือนไอ้คำพูดแบบนั้นน่ะ มันแบบออกไปจากหัวเราเลยอะ แล้วแบบไม่ถึงสัก ส
อืม อ๋อ อืม อ๋อ ค่ะ อ๋อ
อีก 10 นาทีต่อมา ความคิดในหัวเหมือนแบบมันค่อย ๆ แล่นเข้ามาเรื่อย ๆ เหมือนเป็นการกวาด กวาดเราเลยแบบ ได้กวาดหยากไย่ กวาดสิ่งที่เราแบบคิด มันแบบติดอยู่บนผนังสมองเราอะครับออกไป
อืม อืม อืม อา เหมือนมันแบบว่าช่วยลดความเครียดค้างคาที่แบบสะสมไว้ ที่เราแบบไม่สามารถเอาออกได้ แต่พอมาเขียน มันเหมือนออกไปพร้อมกับสิ่งที่เราได้เขียนไปเลย
ใช่